Oye, este es una de las preguntas como como más complicadas y más significativas, porque finalmente cada persona tiene como su su significado de esta palabra. Para ti, ¿qué significa tener éxito? ¿A ver?
Claro. Uy. Bueno, la verdad es que yo creo que, mm
aprendí a no complicármelo tanto, y y lo dejé en algo muy sencillo, creo que para mí, eh, el éxito es estar en paz. Estar en paz creo que que para mí es el éxito, estar en paz con conmigo, estar en paz con con los demás, al menos con mi círculo social cercano, y con eso, con eso yo creo que tengo éxito.
Okey. O sea, para ti el éxito, eh, ¿es un número, o es un sentimiento?
Yo creo que es es es un sentimiento que se genera a partir de de una realidad, porque, pues, muchas veces, eh, segur seguramente la la mayoría de de las personas sabe que que el éxito se relaciona directamente con el dinero, ¿no? Este, e eres una persona exitosa si ganas mucho dinero, eres una persona exitosa si tienes un trabajo estable, sí a lo mejor ya tienes tu casa, este, las personas que tienen sus mansiones, sus yates, helicópteros, en fin, muchísimo dinero, son muy exitosas. Y sí, digo, está bien, ¿no? Que que bueno sí sí ellos lo valoran así, pues que bueno que que tengan éxito, pero, em, pues la verdad es que yo siento que que eso a mí no no me no me termina de de dar el éxito. Creo que si hay algo
Ajá. Sí. Es que justo por eso al principio te decía que esto es muy subjetivo, ¿no? O sea, eh, porque a lo mejor, eh, pues sí, a lo mejor tienen muchos bienes, pero, pues, no son exitosos para algunos ojos, ¿no? Porque a lo mejor están solos, porque a lo mejor, eh, pues, no tienen familia, o o, no sé, tienen alguna enfermedad, o yo qué sé, ¿no?
Exactamente, sí, así tal cual lo lo mencionas, y yo creo que esta definición del éxito para mí viene, pues precisamente de del del sobrepensar tanto las cosas del del acomplejarme con ese tipo de de situaciones, porque yo también creía que el éxito era tenerlo todo, ¿no? Y y estaba como, ¿cómo decirlo? Como que muy enfrascado en en eso, y me acuerdo que me me estresaba, ¿no? Yo decía, es que no estoy generando el suficiente dinero y es que, ¿cómo voy a tener mi casa y cómo voy a tener mis 6 carros?, y todas esas cosas? Entonces, eh, llegué a la conclusión de decir, oye, pues no lo necesito en realidad, o sea, estoy yo solo, ¿para qué quiero 6 carros sí ni salgo además, no? Entonces, eh, de ahí dije
Claro. <chuckles> Exacto. Pues solo puedes manejar 1.
Exactamente, también, justo. Y y me me planteé eso también en cuestión de las casas, me acuerdo que yo quería una casísima enorme, ¿no? De de 3 pisos, y alberca y 1000 cosas, y y pues mi plan es es no tener hijos, por ejemplo. Entonces dije, ¿para qué quiero tanto si al final la voy a tener que limpiar yo, ¿no? Este, va a ser muy complicado.
Claro. Sí, no, y el mantenimiento, no, hombre.
Sí, exacto, el mantenimiento. No, no, no. Pero, <clicks tongue> eso eso fue lo que me me hizo cambiar y dije, tengo que estar más tranquilo co conmigo, ¿no? O sea, al final todo estaba en en mi cabeza, el el querer eso y el estarme presionando todo todo lo ejercía yo, o sea, no había nadie más diciéndome como que: "Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo". Entonces, em, de ahí de ahí surge el el que yo diga que el éxito es estar en paz conmigo y con los demás.
Sí. Es que a veces nosotros somos nuestros peores jueces, ¿no? Este, y somos los que más nos exi exigimos y los que peor nos juzgamos. Em. Si pudieras contarme alguna experiencia que tú dijeras: "Ala, con esta sí, o sea, es esto que hice o este proyecto que realicé o este, no sé, esta ayuda que le di a alguien fue totalmente un éxito". ¿Qué podría ser?
Sí. Uy, yo creo yo diría que el construir mi mis relaciones sociales, la la verdad es que tengo tengo a mi familia, ¿no? Y y antes discutíamos mucho, entonces creo que el éxito ahí, o cuando ya me sentí muy realizado, muy contento en ese sentido, fue cuando cuando empezamos a tener una comunicación más abierta. Porque, te digo, discutíamos mucho, entonces, yo les empecé a decir: "Oigan, pero ¿por qué peleamos tanto?, ¿no?, si somos familia, si se supone que ambos, o bueno, todos los involucrados queremos el bien de todos los involucrados, ¿por qué estamos discutiendo tanto?, ¿que no podemos platicar, no podemos tratar de ser más comprensivos, más pacientes? Si lo somos con personas afuera, ¿por qué no adentro también?" Y, eh, a partir de ahí, afortunadamente, este, pues al parecer todos pudimos reflexionar al respecto y y me sentí muy bien, me sentí muy bien porque ahora tenemos como que una relación familiar más más unida que era lo que, pues, lo que había querido.
Mm. Bien, pues, eso está excelente, y la verdad, es que sí, como bien dices. Si si en tu casa no estás bien, pues, ¿cómo puedes estar bien con los de afuera, no? Sí es complicado.
Exacto.
Oye, y, por ejemplo, digamos algo, eh, digo, no sé de qué nacionalidad seas, pero en en tu cultura, eh, o sea, tú tú tomas este, por ejemplo, las olimpiadas, o, en el mundial, o, en el ¿sabes? Este, tú tomas partido, y tú consideras que, eh, ese equipo que te representa, o, que representa tu país, eh, gana, ¿tú tú te sientes exitoso también?
Sí, sí. Uy, esa es muy buena pregunta. Mira, yo Ay, es que Mira, yo so yo soy de México. México no es un país que principalmente destaque por por sus participaciones en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, y me duele, me duele porque yo sí creo que
Sí. Claro. No, pero sí tiene, eh, digo, yo también soy de México, y sí tiene bastantes. Eh, por ejemplo, en en nado, en o sea, últimamente desde Fernando Platas y todo esto, este, a digo, han hecho sus pininos, y no son como los chinos, pero tiene sus 2, o, 3 estrellas, ¿no?
<giggles> Eso sí, bueno, a ver a ver que que no se demerita lo que lo que han logrado estos compatriotas tan tan exitosos y tan talentosos. Pero, pues sí, tal cual lo dices, en comparación a lo mejor con China y con Estados Unidos, que siempre son los primeros lugares, pues estamos hablando de una diferencia de, ¿qué serán? Unas 200 medallas, yo creo, de diferencia. Entonces, eh, em, en ese sentido, cuando cuando alguien gana, como no es no es tan común, te digo, en comparación con con esos países, eh, diría que sí sí lo llego a sentir. Pero siento que es más el el nacionalismo, más que atribuirme a lo mejor su su éxito. Siento que es es como como la alegría de de ver a un compatriota triunfar, porque, em, yo recuerdo mucho una narración de, no sé si tú la viste, pero de Antonio Rosique, cuando me parece que se ganó medalla de oro, o, de plata en taekwondo, fue como en el 2006, si no me equivoco. Y y no, no, no, o sea, la narración, ¿no? De que empezó a decir, eh, esa es la prueba de que de que sí se puede, ¿no? Porque esto esto va por por la gente que se levanta temprano, y que sale a trabajar, y que se esfuerza, y que lucha, y que cue casi llorando. Y yo dije: "Claro, o sea, ese sentimiento sí se transmite", y
Exacto. Sí. <laughs> Ajá. Sí.
pues, hasta cierto punto diría que sí, que sí, este, llego a sentirme un poquito exitoso.
Sí, es como, ya sabes, la selección que pasa a cuartos de final, y tú así de, o sea, mm A mí no me gusta el fútbol, por ejemplo, pero en esos días, este, o sea, sí te sientes uno más, o, parte de, eh, el los fanáticos, y así, ¿no? O sea.
Sí, exacto.
Este, o sea, y del éxito que ellos, eh, tienen. Pues sí, sí te sientes como parte de, creo.
Definitivamente, este, pues, ese ejemplo de la selección cuando en 2012 en Londres, ¿no? Gana la medalla de de oro en fútbol, fue como wao, la primera vez que ganan unos Juegos Olímpicos la la selección mexicana de de fútbol, que se había quedado muy cerca y cuando lo ganan, yo me acuerdo que di lo celebré, y ni siquiera sabía que que habían ganado la la medalla de oro, como que nada más pensé que era otro partido, pero sí, definitivamente, eh, lo lo comparto. Sí, diría que sí.
<chuckles> Qué bueno, qué bueno, porque me estaba preocupando. No, no es cierto. <chuckles> Oye, y y bueno, em, ¿cómo cómo le dirías a alguien que, em, pues, que pudiera sentirse orgulloso de algún logro, no? Porque creo que el éxito también tiene que o sea, no tiene que ser así como que, wao, compraste una empresa, este, multimillonaria, o, eres ya accionista de tal, ¿no? Sino creo que hay éxitos diarios, em, y y que debemos sentirnos orgullosos de eso, ¿no? Y, y ¿cómo cómo, o, qué tip darías como para para que estas personas no se sientan frustradas, porque a lo mejor no han llegado a sus logros?
<laughs> Uy, bueno, pues, yo yo recomendaría, primero y antes que nada, que que se fijen en en lo suyo, ¿no? Eh, pues, se da mucho que que que existe la la comparación, o o, que se demerita tal cual lo lo mencionabas hace rato ¿no? Este, somos como que nuestro peor- peor enemigo, nuestro peor juez. Entonces muchas, veces, em, pasa que, ay, es que a lo mejor, no sé, este, supongamos un carpintero, ¿no? Logré hacer un mueble que me gustó mucho, pero híjole, es que el otro carpintero ya hasta lo barnizó, ¿no? Y le puso otras molduras y cosas así. Entonces, yo creo que lo lo primero que que recomendaría, sería el fijarse en uno mismo. Fijarse en uno mismo porque al final de cuentas el crecimiento es de uno, y uno es el que está ahí siguiendo, eh, paso a paso, día tras día, esforzándose. Entonces creo que el el el fijarse en uno mismo es sinónimo, o, es, eh, complemento del darse valor, del dar valor a su esfuerzo, de tal va dar valor a su trabajo. Entonces, creo que eso recomendaría el el fijarse en uno mismo, y dal dar valor a lo que se hace.
Sí, sí. Claro. Sí, el que la comparación seas tú mismo, ¿no? Y que cada día intentes ser esa mejor versión de ti mismo, no del de enfrente.
Exactamente, sí, no pudiste decirlo mejor.
Ujú. Oye, y y, por ejemplo, ¿en algún momento has sentido esta presión familiar o cultural? De decir: "Es que a esta edad ya tengo que tener, como decías, una casa, o ya tengo que estar casado, o ya tengo que tener hijos", o la clásica tía: "¿Y los hijos para cuándo?" <chuckles> ¿Y y y eso te ha frustrado? O sea, ¿te ha te ha di te ha sin te ha te ha hecho sentir como que como que no eres exitoso?
<chuckles> Sí. <giggles> Sí, sí me ha pasado, eh, más tal cual lo dices con con familia, como que no es de de la primera línea, ¿no? Que son, este, a lo mejor mis tíos, mis abuelitos, que es como por ejemplo, yo estoy soltero, y no no he tenido novia en un rato, <giggles> entonces es como: "Es que a ti lo que te hace falta es una mujer, ¿no?". Y yo, okey, no, pues está bien, pero pero, pues tal vez no estoy listo, ¿no? A lo mejor, este, en mi última relación no salí tan bien, y n ahorita no no quiero otra, ¿no? Estoy enfocado en otras cosas. Entonces, como que de repente sí lo lo no lo tomo mal, pero, sí hay momentos en los que sí me me llega a resonar el comentario, pues precisamente, cuando a lo mejor me me puedo llegar a sentir un poquito solo, y me me resuena el comentario en la mente, y digo: "Claro, pues tal vez sí me hace falta, eh, alguien, ¿no? Que que me acompañe". O también con la parte de de los de la parte de la universidad, de los egresados, eh, se da mucho de que Pues, es que si tú si a ti te iba bien, este, ¿por qué no tienes un buen trabajo, no? O o, <giggles> ¿no que no que te iba a ir muy bien? O ¿no que ibas a hacer esto, y que ibas a hacer aquello? Entonces
Que saliste con honores. ¿Como por qué no trabajas en Google, no? O sea
Exactamente. Entonces, em, pues sí, digo, sí sí me ha tocado, afortunadamente también me ha tocado la la otra cara de la moneda, en donde mi familia me bueno, ya mi familia cercana. Ya mis papás, mi mi mamá particularmente me ha dicho, eh: "Oye, pues no te estreses, ¿no? Da- date tiempo, este, s no significa que que flojees todo el día en la casa, ¿no? Pero, busca busca a a tu forma, a tu modo, y si no se da a la primera, pues no no te frustres, siempre habrá una un segundo chance, y tú vele buscando, yo confío en ti". Entonces, em, siento que esas opiniones son las que las que más tomo y lo demás como que trato de de dejarlo ir, a pesar de que hay alguna u otra que se puedan colar, y que me puedan <giggles> llegar a a resonar un poquito más.
Claro, es que es que, de verdad, yo creo que la, em, pues, el éxito, o las prioridades de cada persona son totalmente diferentes, ¿no? A lo mejor, para lo que unos es tener un coche, para los otros, no sé, a lo mejor es tener salud, ¿no? Porque, en este momento, eh, se están pasando por algo, pues, feo de de con temas de salud. O sea, es muy subjetivo, ¿no? O sea, es muy diferente para cada persona.
Claro. Definitivamente. Sí, completamente de acuerdo, y pues, eh, de ah, de eso mismo se se debe partir para para medir el éxito, precisamente de las expectativas, las metas que que uno mismo tiene.
Sí, totalmente de acuerdo. Oye, pues, me encantó escuchar tu punto de vista, tus experiencias, y y bueno, como bien dices, no nos comparemos con nadie, más que con nosotros mismos, ¿no? Te agradezco.
Exactamente. Pues, muchas gracias por por escuchar, y que estés muy bien. Hasta luego.
Okey. Hasta luego.